ええと、最近どんな学びを続けていらっしゃるんですかね？
そうですね、僕は実は英語の勉強をしていまして、一応毎日、あの、オンラインの英会話を、にじゅうご分はい、25分のコマを、えっと、2コマやるようにしています。
おお。 毎日。 おお。 2コマやってらっしゃるんですか？結構大変続けるの結構大変って聞きますよね。
はい。 そうですね。ま、もちろん、あの、疲れちゃったとか、あの、どうしても仕事が長引いちゃって、あの、時間が取れないっていう時はやれないんですけれども、あの、ジムとかと一緒で、あの、月謝を払っているので、何か貧乏性なんですかね、なんとなく、あの、お金払っている以上は続けないとっていうふうに、はい、やってますね。うーん。
はい。 ああ。 <chuckles> なるほど。 いや、そうですね。
それがちょっとした、はい、もしかしたら工夫かもしれないですね。多分僕自分で、あの、ただ何の何でしょう、参考書とか買ってきて、いちにち3時間勉強しようとか、多分ちょっとそれできないんですよ、僕性格的に。はい。なので、続けるために、うーん、こう、ま、運動だったらジムのメンバーになるみたいなことで、どうにかやらなきゃいけないような環境を作るっていうのが、一応そうですね、僕の中での工夫かもしれないです。
はい。 ああ、できない感じで。 <chuckles>